Paano mo hinaharap ang mahirap na pakisamahan na boss o katrabaho?
Hmm, ayan. Ako kasi, uhm, 'pag kunwari mayro'n akong, uhm, ah, mahirap pakisamahan na katrabaho, ang ginagawa ko diyan sa una tinitiis ko kasi muna. So, inoobserbahan ko. Oo nag-o-observe muna ako kung paulit-ulit bang ginagawa nung katrabaho ko yung mga, uhm, kapalpakan or yung mga pasaway na ginagawa, yung mga gano'n. Uhm, yon so, nag-oobserba muna ako before ako, uhm, gumawa ng, uhm, alam mo 'yon ng, ah, kung ano man na, uhm, mag ah, parang minsan kasi ang ginagawa ko kino-confront ko talaga, eh, yung gano'n. Sinasabi ko kung ano yung napapansin ko.
Mm. Ah, tinitiis mo muna, okey. Mm. Hmm, okey. Pero ito, ah, yung sinabi mo na inoobserbahan mo muna sila, 'di ba? So, bago ka gumawa ng aksiyon, ayan. Ngayon pagkatapos mo ng maobserbahan, ah, paanong confrontation ang ginagawa mo?
Mm. Hmm, okey. So ang ginagawa ko, sinasabi ko kung ano 'yong napapansin ko. At saka kung bakit, ah, sa tingin ko mali ang ginagawa, ayun. Ganito kasi 'yan, gus oo, gusto mo ba ikuwento ko, 'yong kung ano talaga 'yong eksaktong nangyari? Kasi may naaalala pala ako, eh, na nangyari talaga. Dati kasi, uhm, nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Tapos ang trabaho ko no'n sa airline, sa ano ko no'n Flight attendant, oo gano'n. May gano'n ako dati, trabaho ko 'yon dati. Dati pa 'yon, hindi na ngayon. So, uhm, ang nangyari, a 'yan iba-ibang lahi kasi kami sa airline. So ako, medyo ano na ako nun, uhm, senior. Hindi pa naman ganun katanda, <chuckles> pero senior ako dun sa mga katrabaho ko, ayan. Eh syempre yung pinaka, uhm, ano namin, prayoridad sa trabaho, is yung safety, 'di ba? Ang eroplano, oo ganiyan. Mm, so ang nangyari, nakikita ko kasi 'yong mga bago kasi, at tsaka ibang lahi kasi sila. Medyo relax lang sila sa trabaho. Tapos ang pinaka bawal talagang gawin is 'yong mag-sigarilyo, 'di ba? Number 1 'yan, eh, bawal talaga ang sigarilyo. Ang ginagawa nila
Mm. Okey. Mm. Okey. Hmm. Oh wow, airline ah. Sosyal, mm. <laughs> Okey. Hmm. Hmm. Okey, oo. Mm. Ay, syempre naman, talagang safety ang importante. Mm. Hala, mm. Pwede mo bang sabihin, bakit bawal magsi ah sigarilyo sa airline?
Kasi maraming puwedeng mangyari na ano na masama pag, ah, kunwari may sigarilyong hindi napatay ng maayos puwede 'yan mag, ah, maging cause ng, uhm, ano 'yan, ah, ng sunog, oo 'yan sunog sa, 'di ba? Tapos, eh, siyempre mahirap 'yan i-ano, i-control kapag lalo na kapag nasa flight, 'di ba? So, yun yung iniiwasan talaga kaya bawal, bawal talaga manigarilyo o kung ano mang apoy, 'di ba, na ganyan. Eh, sila kasi, ah ah, madami kasing gumagawa naman talaga ng gano'n. Ah, maraming naninigarilyo, maraming pasaway. Alam mo yun, yung uhm, nagpapasimple lang, ganyan. Pero alam namin siyempre nakikita ng mga nagtatrabaho 'di ba? So, kasi yung ano namin no'n, supervisor, mabait siya. So, uhm, ang i ano niya, parang yung iba kasi sigarilyo or nag-ve vape, ganyan. So, sila parang pinayagan sila, pero ang sabi sa kanila, ang sinabi sa kanila huwag lang, ah, magpakita sa pasahero, ganyan. Kasi kapag makita sila eh, 'di siyempre i-re-report sila o gagayahin pa sila 'di ba, eh 'di iyon. Baka malagot pa rin na ma mag lagot lahat ng crew, ma maaano kami masasabay kaming lahat kapag may nahuling ganon, kasi nga bawal siya talaga.
Mm. Okey. Sunog? Mm. Oo nga naman. Mm. Okey. Mm. Ah, napayagan, okey. Oo nga naman, oo. Hmm, gano'n pala ang parusa, 'no? Okey.
Bawal siya. Tapos ayun, so naki ti tinitingnan ko lang sila kasi nainis na nga ako eh, kasi iyon bakit nagsisigarliyo, ganyan. So, ako tinitingnan ko lang sila. So, ang nangyari no'n, hala natutulog kasi para may crew rest kasi natutulog na yung, ah, iba kalahati. So, yung supervisor kasama do'n sa mga natutulog kasi nga crew rest. Uhm, tapos, ah, nakikita ko sila ayun parang, do'n sila sa may gitna talaga yung kusina sa gitna, ah, ta's may mga pasahero na sa ano
Mm. Oo.
Sa mga paligid ganiyan, so nasa gitna. In-ano, hinarang lang nila yung kurtina pero yung pasahero kasi pwedeng pumasok do'n. Alam mo ‘yon, yung parang kuwari may kailangan sa kanila hanapin sila, puwedeng pumasok dun bigla-bigla, eh, sila 'pag tingin ko so anong ginagawa nito ba't pinatay 'yong ilaw tapos, uhm, nagsara ng kurtina. So, ako kasi <chuckles> tinitingnan ko nga sila ta’s, eh, mas mga bago 'yon kaysa sa'kin, ako medyo matagal na do'n. Ah, tiningnan ko sila tapos sabi ko anong ginagawa ayon, nakita ko nakakumot pa tapos nagsisigarilyo. Ayon, pinagsabihan ko talaga. Oo, pinagsabihan ko talaga.
Okey. Mm nga naman, oo. Okey. Ah. Napakadelikado. Nakakumot at naninigarilyo. Wow, okey.
Mm. Oo, tama. Tapos nagulat ako sa, eh, eh, nainis ako talaga kasi bakit gano'n. Sabi ko sa kanila talaga kinumpronta ko sila kasi nga, eh, tinitignan ko kung titigil ba or hindi, hindi naman tumigil. Pinuntahan ko talaga kinumpronta ko sabi ko, “Alam niyo, mabait 'yong supervisor natin, ah. Pinayagan na nga kayo na gumanyan kahit, ah, bawal siya. Pero sana hindi niyo naman abusuhin kasi nakikita niyo, ayan may mga pasahero sa paligid ninyo. Puwedeng maamoy 'yong usok o 'di ba, makita kayo mismo sa akto na 'yon 'yong ginagawa niyo, so malalagot tayo lahat. Sana naman konting ano naman, ah, respeto sa mga kasama niyo.” Ganiyan-ganiyan. Oo, tapos nag-walkout ako makatapos. <laughs> Yun yung ginawa ko.
Mm. Tama nga naman, mm. Ay totoo naman. Totoo. Tama naman, oo. Hmm, pero mm. Do'n sa pagkakasabi mo, so hinarap mo 'yong mga katrabaho mo at kinompronta mo at binigyan mo sila ng reminder base sa kuwento mo, ha. Dahil nga airline at, ah, delikado nga manigarilyo. Tama 'yong ginawa mo dahil, ah, para 'yon sa kapakanan at kaligtasan ng mga ng lahat ng nasa loob ng eroplano. Pero ito siyempre, ‘di ba, sabi mo 'yan 'yong dati mong trabaho. Ngayon sa kasalukuyang trabaho mo, kapag ba may na meron kang demanding o pasaway na boss o katrabaho, paano naman ang pinagkaiba ng, ah, approach mo para sila ay komprontahin?
Mm. Tama. Mm. Oo. Tama. Mm. Mm. Hmm, ako kasi oo, ako kasi 'pag may mga ganiyang nangyayari ng mga senaryo sa trabaho, 'yong mga parang hindi, uhm, makatarungan na ginagawa kahit boss pa or 'di ba, mga, uhm, katrabaho ganyan. Nung ‘pag no'ng una kasi no'ng dati, dati no'ng mga bata bata-bata pa ako, uhm, hinahayaan ko lang siya, eh, kasi natatakot ako ganiyan, na magsalita kasi nga bata pa ako siguro, wala pa akong masyadong experience. Pero nung mga ngayon na medyo marami na akong, uhm, na-experience at tsaka marami na akong nakita, alam mo yun, nakatrabaho, nagawang trabaho, kung saan-saan ako nakapunta, ah, medyo malakas na yung loob ko ngayon. At tsaka, ang ginagawa ko kung nasa tama naman talaga ako, sinusugurado ko talaga ah, na nasa tama ako, ah, yun lumalaban talaga ako. Sinasa pinagsasabihan ko ganiyan o meron naman kasing pwede naman kasing mag-report, eh. Kunwari, uhm, 'yon kunwari pinagsabihan tapos hindi pa rin, uhm, ah, 'di ba nagbago, hindi pa rin ah maganda 'yong ginagawa, ayon. ‘Yon 'yong time na puwede na talagang mag-report. Puwede naman kasi mag-email ayan, tapos magsusumbong ka. 'Di naman siya pagsusumbong talaga, eh, parang, ah, kasi lahat malalagot kasi lahat, 'di ba, para sa isang ginawang mali nung katrabaho. Kaya ayoko naman ng gano'n kasi madadamay 'yong mga, um, tao na wala namang kinalaman at yung maayos na nagtatrabaho, 'di ba? So, ayoko ng ganun yung mangyari. Kaya 'yon parang, ah, ang ginagawa ko talaga, lumalaban talaga ako. Basta nasa tama ako ah.
Para hindi magkagulo, mm. Mm. Oo, tama. Oo. Oo. Hmm. Hmm. Oo, nga naman. Totoo naman yan. Oo, nga. M Mm, so naging mm, so naging confrontational ka na dahil nga sa mga, ah, dati ay nasabi mo na nung bata ka pa lang parang konti pa lang ang iyong experience. Pero nung sa katagalan dumami na yung experiences mo mula sa experiences mo, sa pagkakapaliwanag mo ay dun ka natuto kung paano, ah, mag, ah, mag-confront sa mga may maling ginagawa dahil nga sa ah, para sa trabaho ay maging maayos, ‘yan. Pero pagkatapos ng confrontation, ano naman yung parang naging pakiramdam mo? ‘Yan, siyempre, ‘di ba, um, lumaban ba yung tao o kaya, eh, tinanggap ba niya yung confrontation na nangyari sa inyo sa pagpapayo mo, ah, ano yung nangyari doon?
Mm. Tama. Mm. Oo. Yun nga. Tama. Mm. Madalas kasi ang nangyayari diyan 'pag kunwari may kino-confront ako, siyempre yung, ah, sina pinagsasabihan ko, nare-realize naman yung mali nila, ayan. Siguro minsan yung nangyayari din, uhm, alam mo 'yon, parang
Mm. Oo nga. May nakita ka bang mga pagbabago nung pagkatapos na, ah, nasabihan mo sila o napayuhan sila?
Oo. Ah, minsan ang nangyayari bigla na lang, uhm, ayun magiging maayos sa trabaho o, uhm, 'di ba ititigil yung mga gano'ng ginagawa. Pero minsan kasi may mga oo may pero minsan kasi may mga tao kasi na mahirap, ah, alam mo 'yon pagsabihan. Matigas talaga yung ulo, yung parang, "Bahala ka diyan, gu gu gusto kong gawin kung ano man yung gusto kong gawin." Gano'n, yung mga gano'n di ba? Oo 'yon yung mga nakakainis, eh, yung parang pinagsabihan na nga, alam ng mali hindi pa rin alam mo 'yon nare-realize na mali sila. Yung ayaw nilang tanggapin. Yung basta wala lang talaga silang pake, yung mga gano'n. May mga gano'n, eh, na nakakainis talaga na alam mo 'yon yung parang, uhm, hindi naman siya kasi talaga pakikisama. Parang gawin mo na lang talaga kung ano dapat yung tamang gawin. Kasi trabaho 'yan, mahalaga 'yan eh. Hindi lang naman ikaw yung, uhm, maaapektuhan pati yung iba. So, 'yon nga puwedeng parusahan lahat, yung gano'n. So, dapat, uhm, isipin mo rin yung mga tao sa paligid mo. Gano'n.
Mm. Hmm. Hmm, magaling naman kung gano'n. Mm, mga pasaway. Okey, mm. Mm. Totoo naman. Mm. Mm. Totoo naman. Oo nga. Mhm. Tama naman yung mga sinabi mo dahil sa base nga sa mga naranasan mo noon ay kumbaga parang nakikita mo na mali yung kanilang ginagawa. Kaya, ah, binigyan mo sila ng payo. <sniffs> Pero ito siyempre may mga, uhm, pakikisama 'di ba at minsan iyong hiya, eh, sa kultura ng mga Pilipino madalas yan nangyayari. Paano ka nagse-set ng boundary 'pag mga ganyan?
Mm. Tama. Ayan, kagaya nga ng sinabi ko sa una kasi talaga, uhm, lalo na 'pag 'yong alam mo bata pa, ganyan, uhm, ang hirap talagang, uhm, alam mo 'yon, lumaban o kahit nasa tama ka, ganyan. Pero ngayon kasi, hmm, alam mo 'yon, basta nasa tama talaga, 'yan. Ay uhm, minsan kasi o okey naman sa'kin, eh, pumapayag naman ako na alam mo kahit 'yong kaunti lang. Medyo baliin 'yong mga, uhm, rules, ganyan, 'di ba, gano'n. Pero hindi 'yong, uhm, 'yong sa oo, yung lalabag ka talaga na para magkakaroon ng problema na, uhm, masasaalang-alang yung ano yung malalagay sa alanganin 'yong trabaho, yung mga ganun. Huwag naman 'yong oo, huwag naman 'yong u umabot sa gano'ng punto. So, 'yong parang medyo kaunti lang, kasi siyempre minsan kailangan rin natin mag-enjoy sa trabaho, 'di ba, para hindi tayo mabagot. Para naman, uhm, ayon para hindi tayo maano, ma-bore o, ah, ma-stress, 'di ba, sa trabaho, ganyan. Minsan kailangan na rin nating maging, ah, masaya, mag-enjoy, gano'n pero huwag naman 'yong sobra-sobra, 'di ba? Kasi kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo may mga, uhm, may mga rules ganyan sa trabaho kasi para ma magawa natin nang maayos 'di ba? 'Yon, para maging organized 'yong trabaho natin, ayan. So, dapat ayun sumunod lang at saka ayun, mag-enjoy din habang, uhm, nagagawa nang maayos 'yong trabaho kasi puwede naman 'yong mangyari, eh.
Mm. Mm. Mm. Okey. Lalabag ka. Mm. Mm. Mm. 'Yong may madadamay, ganyan. Mm. Mm. Totoo naman, oo. Mm. Ay, totoo naman. Mm. Tama naman 'yon. Mm. Mhm. Hmm, okey din yung mga nasabi mo. Pero ito, siyempre may mga tao talaga na nasabihan mo na paulit-ulit tapos, ah, paulit-ulit din ang ginagawa nila. Ngayon, eh, nagkataon wala namang HR, at saka mga support system 'di ba. So, paano ang gagawin mo diyan? Ah, ikaw ba, eh, yung klase na <sniffs> mag-iipon ka muna ng mga ebidensiya, oh tapos, eh, tsaka kapag dumating yung HR, o kapag available yung H-R tsaka muna i-re-report, gano'n ba?
Mm. Okey. Mhm. Ah, okey. Alam mo mas maganda 'yan yung mag-ipon muna ng ebidensiya. Kasi minsan kunwari nasa tama ka nga tapos biglang may nangyari 'di ba, mas okey yung may, uhm, mayro'n kang maipapakitang ebidensiya o magsusuporta sa mga sinabi mo kasi yung minsan yung iba, uhm, mag-aano yan sila, magkakampi-kampi. Ano, uhm, na kalaban ka laban sa'yo 'yan magkakampi-kampi laban sa'yo. So, mas maganda talaga na handa na mayroong ebidensiya kung sakali man umabot man sa, ah, HR o yung mga, uhm, basta yung may mga, ah, mag-imbestiga yung mga ganyan 'di ba. So, dapat talaga importante na may ebidensiya, ayun. Kasi dapat kailangan 'yan, eh, nang panlaban. Lalo na do'n sa trabaho ko dati yung sa airline, dapat talaga do'n may ebidensiya, kasi maraming nangyayari na nagre-reportan yung mga, ah, crew kasi nga, may mga hindi pagkakaintindihan, ganyan. So, parang magre-reportan sila. Uhm, madalas nangyayari may ebidensiya o may witness na ano, na makakapagsabi, makakapag uhm, anong tawag diyan yung makakasuporta nga sa sinasabi mo, makakapagpatunay na gano'n nga yung nangyari. So, yon madalas kumukuha ng witness yung mga ano, parang may minsan may nangyari nga sa akin diyan, eh, may nag-away na dalawang katrabaho ko sabi ba naman sa akin nung isa, "Ikaw yung witness ko, ah." ganyan ganito sabi ko, "Hala." sa isip-isip ko "Ayoko sumali." parang gano'n yung ano ko
Mm. Mm. Ah, oo, mm. Mhm. Mhm. Mm. Mm. Hmm, okey. Mm. Mm. <chuckles> Gano'n pala, oo. Mhm, so mm. So, gano'n pala yung mga sitwasyon. Eh, ito pero ano yung maikling payo na maibibigay mo sa mga katulad mo na naka, ah, ranas ng ganitong may mga mahirap na boss o katrabaho?
Oo nga. Mm, ayan ang mapapayo ko lang, uhm, ayun kung nasa tama ka, okey lang na pagsabihan mo o lumaban ka kasi nasa tama ka, eh, ayun. 'Pag tama ka na, ipaglaban mo, ayan. Yan yung maipapayo ko lang, kasi dapat lang talaga na, ah, alam mo 'yon, ah, protektahan mo yung trabaho, yan na ginagawa mo. Mm, ayan.
Mm. Oo naman. Mm. Mm. Totoo naman, napakaganda naman ng payo mo. Ayan, nakakatuwa itong napag-usapan natin. Maraming maraming salamat sa panahon mo at sa pagsagot.
Ayan, maraming salamat din at sana magkausap tayo muli, sa susunod. Paalam.